À bạn ơi, ờ, gần đây ấy, thì, ờ, mình đang thực hiện một cái dự án sáng tạo là mình đang làm YouTube ấy, thì, à, mình đang rất cần là có cái sự tập trung để mà mình sáng tạo. Nhưng mà mình lại gặp phải một cái thói quen đấy là mình rất là hay bị phân tâm bởi mạng xã hội ấy. Ờ, tại vì là điện thoại điện thoại của mình ấy, thì mình cài khá là nhiều các cái ứng dụng, à, về mạng xã hội như là TikTok này, rồi Facebook này, rồi Pinterest này, rồi mình còn có cả Instagram ấy, nói chung là rất, rất, rất là nhiều các các các cái thể loại, à, mạng ấy! Tệ vì là mình là cũng là cái tín đồ mà hóng hớt mà, à, với lại, à, ờm, khi mà mình cũng tham gia trên mạng xã hội thì mình cũng sẽ học hỏi được nhiều điều và mình cũng có được cái ý tưởng để mà mình sáng tạo hơn cho cái công việc của mình, đấy! Thì ờ, nhưng mà gần đây thì mình phát hiện ra là, à, nó nó đã có cái cái sự, gọi là, tiêu cực rồi nha, tại vì là mình bị phân tâm quá, thành ra là mình không có tập trung để mình mình làm cái nội dung cho cái công việc của mình được. Đó, thì, ờ, mình đang rất cần là bạn cho mình cái lời khuyên làm như thế nào để mình có thể là, ờ, t cai đi được cái thói quen là cứ bị mạng xã hội nó thu hút như thế này ha.
Ừm. Ao, ừm, tuyệt vời ha! Ra vậy. À ha, tại mạng xã hội. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, rất là nhiều ha. Ừm. Sao vậy? À, tiêu cực. <laughs> Ừm. Ô kê, ô kê. Thì đầu tiên á, mình cũng cảm ơn bạn ha, đã chia sẻ với mình những cái khó khăn bạn đang gặp phải. Thì, gọi là, cái việc mà bị phân tâm bởi mạng xã hội á kìa, khi mà muốn sáng tạo á, là một cái thách thức rất là lớn, đúng không? Trong cái thời đại mà công nghệ số ngày nay, khi mà sáng tạo á, thì, gọi là, đòi hỏi cái sự tập trung rất là sâu, đúng không? Trong khi mạng xã hội nó thường thường nó sẽ cung cấp cái, gọi là, cái những cái phần thưởng tức thì như vậy, nó tạo ra một cái cuộc chiến không không sức trong tâm trí của bạn. À, nhưng mà không sao cả đâu, mình sẽ ở đây để cố gắng giúp bạn vượt qua cái tình hình này ha. Thì để mà làm rõ hơn á, thì mình muốn hỏi bạn thêm một cái câu s một số câu hỏi để làm rõ thì không biết là bạn có sẵn sàng chia sẻ với mình ch không ha?
Ừm. Ừm, đó! Ừm, ừm. Ừm, ừm.